Hı hı.
Amm, ben birazcık şey yapmalıyım galiba, işte, eee, ilişkiyi çok büyük bir yere koymuşum zihnimde ve biz çok aşıktık birbirimize gibi bir yere koymuştum ama aslında böyle olmadığını temelde, eee, kabul etmem gerekiyor. O yüzden bu kadar rahat bittiğini de hazmetmem bu bunu böyle düşünebilirsem bu kadar kolay bitmesini de hazmedebilirim. Eee, sonra zaten bakmam herhâlde, ne diyorsun? <chuckles>
Evet. Hı hı. Evet. Y yani, aslında sen, eee, çözümü bulmuşsun. Sadece <chuckles> sadece, eee, yani, uygulamaya geçirmemişsin, uygulamaya çok az kalmış. Zaten önemli olan e en önce fark etmek. Çözümünü de bulmuşsun. Bir küçük adım atarsan gerisi gelir gibi.
<chuckles> Öyle mi diyorsun? Hı hı. Olabilir, yani küçük bir adım aslında kendimle yüzleşmek olabilir. Neden bu kadar büyüttüğümü düşünmem olabilir?
Evet, çok güzel.
Emm
Evet, bu da çok güzel olur.
Hı hı. Bilmiyorum, açıkçası birazcık benim kendimle baş başa kalıp, eee, bu konuyla ilgili yüzleşip, hani, artık onu benim de istemediğimi kendime, emm, inandırmam mı gerekiyor ya da bunu mu kabul etmem ama bir yandan böyle de değildi yani. Eee, uuu, bu sefer bu yıllarca mı sürecek? <chuckles> Çok.
Hı hı. Yani, çok karmaşık. <chuckles> Anladım. Çok karm çok karmaşık, eee, duygular içerisindesin. Dediğin gibi ama k iş eee, kendine zaman vermen çok, ııı, önemli bu noktada. Güzel bir bakış açısı. Yani ara ara girip bakabilirsin. Bun bunu yaptığında da kendine kızma lütfen. Çünkü bu bir getirdiğin geçmişten getirdiğin bir alışkanlık. Sadece kendini zamana bırak ve dediğim gibi, yani aslında sen tavsiyelerini kendin verdin. Nedenini bulmak, neden böyle düşünüyorsun, neden büyük bir aşk yaşamış gibi düşünüyorsunuz. Belki o zaman bir boşluğu kapattı. Belki başka bir şeye sen çok üzülmüştün. O yaşadığın ilişki, emm, onu kapattı aslında. Öyle bir şey de olabilir. Yani nedenini bulursan zaten zihnin, eee, bu, ııı, durumu kapatacak. Sadece zihnin kapatamıyor gibi, bir neden bulmaya çalışıyor.
Hı hı. Hımm. Evet. Hı hı. Hı hı. Olabilir. Olabilir. Hımm. Hı hı. Anladım.

Ya, bu şekilde hissetmen tabii ki çok normal. Çünkü, hani, bir geçmişiniz var, beraber yaşanmışlıklarınız var, eee, ve bi bardağı da sen hediye etmişsin. Dolayısıyla, o bardağı başka biriyle paylaşması oldukça üzmüş olmalı seni. Peki, şimdi bu, eee, bakmaya devam ediyorum dedin, rahatsız olduğunu da, eee, belirttin. Sence, eee, yani, bakmaya devam etmeli misin yoksa ara mı vermelisin? Rahatsız oldum dediğin için soruyorum.
Hı hı. Evet. Hı hı. Hı hı. Evet. Emm, hı hı, bence buna bir son vermeliyim. Çünkü bu b yıllarca sürecekmiş kadar, eee, sanki büyük bir acı ve sıkıntı gibi hissettiriyor bazen. Niye bunu yapıyorum diye. Çünkü ben normalde hiç böyle biri değilim hani böyle bir şeyi ilk kez 2. kezdir belki hayatım boyunca yaptığım için kendime de yediremiyorum. Yani neden takip etmeye çalışıyorum onu, eee, bunun çeli şeyini yaşıyorum. <chuckles>
Hı hı. Evet, anladım. Hı hı. Yani Anladım, anladım. Aslında, eee, biraz önce şey demiştin, kötü bir bitiş olduğu için yapıyor olabilirim demiştin. Peki, sana şöyle bir tavsiye verebilirim. Mesela, sen, eee, sağlıklı bir bitişi nasıl canlandırdın bu ilişkide kafanda? Onu, i yeniden, eee, o şekilde bir canlandırmayı denesen sence, eee, kendine böyle bir kapanış yapmış olur musun sağlıklı bir şekilde?
Hı hı. Tamam. I hı. Emm, aslında benim açımdan bitmemesiydi istediğim şey. O yüzden sağlıklı bir bitişi ci kafamda hiç canlandırmadım açıkçası. Neden bitti, bitmemesi gerekiyordu diye düşündüğüm için üzüldüm ve o da şöyle, a sağlıklı bitiş deyince de şöyle ayaküstü, işte, ona uğrayacaktık falan aslında. Eee, aaa, bir ben bir seyahate gitmiştim, bir süre görüşmemiştik. Geldiğimde ona kesin gideceğim diye hazırlık yaptım. Onun evinin yakınında bir kafede. Eee, tam hani gidelim mi git gideceğiz değil mi sana derken, ya yok ben şimdi istemiyorum, ayrılık konuşmasını da yaptık ama hani ben biraz görüşürüz gibi düşündüm. Direkt böyle kafasını çevirip çekti gitti ve bir daha da görmedim. <chuckles> Bu beni sinir etti. <chuckles>
Hımm. Anladım. Tamam, tamam. Hı hı. Anladım. Evet. Hımm, anladım. Anladım. İ ç eee, çok haklısın. Aslında hiç beklemediğin şekilde olmuş ve uzun bir ilişkiydi sanı sanıyorum ki uzun bir ilişki Hı hı. O zaman yoğun bir ilişki olmuş sana bu kadar, eee, fazla, b iii, yoğun hisler yaşattığına göre. Tabii ki çok, ooo, normal aslında böyle beklenme sonuçta bir anda, eee, bitirmek çok kolay olmamalı. Her iki taraf için de aslında çok kolay olmamalı. Eee, ö öyle düşünüyorum ama sana, eee, yani, şu tavsiyeyi verebilirim aslında sen kendini huzursuz hissediyorsan her seferinde, eee, s bakmamayı deneyebilirsin, yani. Çünkü baktıkça sanki, eee, kendini rahatsız hissediyorsun gibi, iii, anlıyorum. Ya, ııı, bakmamak için, mesela, ne yapabilirsin sence? Nasıl önleyebilirsin?
Hı hı. Çok uzun değildi, eee, 7 8 aylıktı aslında. Çok, evet. Hı hı. E he. Doğru. Bence de. Hı hı. Hı hı. Kesinlikle, kesinlikle, hiçbir anlamı yok.